Olha, e como que era me conta, e conta como que é?
É um fogão de
Fogão de lenha.
Olha era maravilhoso, fogão de lenha, então aquele fogão de lenha, ele ficava aceso o dia inteiro, né, pra render a lenha ali. E eu lembro dela tirar aquelas formas de bolo, bolo alto, assim, de fubá sabe. Lindo, alto, daquele fogão de lenha, pães, assim, enormes. Então eu tenho muito essa lembrança assim. E ai o che ai o cheiro é
Uhum. Ó que bonito. Olha. Olha, interessante. E o cheiro, e o cheiro da da da das comidas? Você lembra? Você tem essa
Nossa muito, <giggles> muito. Me vem até fome, assim, vontade, desejos de de daquilo.
<chuckles> A boca enche de água. <laughs>
Sim, enche de água, porque sa sabe, eu eu lembro eu pequenininha vendo aquela movimentação, e a minha avó nunca me limitou, né, na cozinha, ela sempre me incentivou.
Olha que legal, olha que interessante.
Então eu cresci eu cresci com essa com essa coisa, minha avó era neta de italianos também, então
Olha, italianos gostam, né, de cozinhar, tem essa no tem essa, né, culinária, a massa, eh e vocês fazem massa também? Assim, gosta de fazer massa mesmo, o o macarrão, a a a aquelas massas de
Sim. A culinária era muito presente, né, ali. Uhum. Sim, sim, e quando a gente morava no Brasil, eu fazia bastante, né, pa a massa fresca, assim, o macarrão de massa fresca, hoje a gente encontra aqui m fácil, né, porque eles falam, então é muito muito barato e fácil de você ir comprar, menos trabalhoso
Hum. Ah. Olha. Mas você acha que é igual? É igual o gosto? É bom?
É, é igual, porque é bem caseiro, assim, tem alguns mercadinhos pequenininhos, algumas, né, adeguinhas, assim, que fazem a um a pasta frescor nessa época, que começa o inverno o outono inverno aqui, eles costumam fazer tortelline, que é uma pasta pequenininha recheada, que faz com caldo, com brodo. Então qualquer, eh, qualquer mercadinho que você vai, você acha e você compra, ali, sabe?
Uhum. Olha. Olha. Legal. Hum, tortellini. E e vocês tinham uma receita, assim, favorita, algo que vocês faziam e e todo mundo elogiava? Era
É barato. Sim, os pães.